Да, есть люди, которым легко вот так вот организовать себя и следовать своим своим же инструкциям, а есть, наоборот, которым нужен другой подход. Ну, хорошо, а есть у тебя вот, э, среди твоих знакомых, э, люди, а, которые вот, э, слишком привязаны к соцсетям и которые, наоборот, в них редко? Есть ли, э, между ними какая-то разница, вот, не знаю, в их поведении, в их, эм, отношении к чему-то? Ам.
Да-да. Мгм. Да. Н-да, я думаю, что есть, э, у каждого человека пример, а, таких друзей, например, котор с которыми ты встречаешься, идёшь куда-нибудь, например, поесть. И 1, что он делает, когда ему принесли заказ, он это фотографирует и выкладывает, какой-то пост делает. Меня это безумно раздражает, но что делать? Вот. И, м, но да, в том чис то при этом есть люди, которые, м, а, п мне кажется.
Мгм. А. М-да, да, раздражает, согласна.
М, ни ничего никогда вообще не выкладывают. При этом у них какой-то формальный, например, аккаунт есть просто для того, чтобы, а, м, его иметь, ну, на всякий случай, да, например, там аккаунт в "Инстаграме", чтобы что-то иногда посмотреть. Ну, не знаю, например, записаться куда-то на м
Мгм, мгм. Ну да, даже купить там что-то, бывает, магазины в "Инстаграм".
ну, например, на стрижку записаться, я не знаю, потому что, допустим, в "Инстаграме" аккаунт, э, твоего парикмахера, да, или там ещё какие-то вещи, чисто утилитарные услуги, да. А, и человек использует свой аккаунт исключительно для вот таких вот, э, утилитарных вещей, но при этом он не залипает, а, в соцсетях. Есть и такие примеры, да.
Мгм. Ну да-да. Какие-то услуги. Мгм.